その社長と言いますか、そのその方からこうああったんですけど、うん。
はい。 うん。ええ。 いや、そこもね、やっぱり、うん。えかん。
うん。もちろん、まあ、ね、そこまで、二次会は絶対無理だと思って。うん。
うんうん。なるほどなるほど。そうなんですね。やっぱり、うんうん。そうなんですね。やっぱりそこってあの、共通の話題があったりとか、まあ、年齢的に近かったりとか、あの、興味のある方たちがいらっしゃったら、もうね、楽しくてしょうがないんですけれども、まあ、空気を読まなきゃいけないようなパーティーっていうのは、まあね、本当にわけ合わせしか出ませんよね。うん、確かに。
そうなんです。まあ、抜けれて良かったですけど。うん。 うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 うん。 うん。 あ、そうなんですよ、本当に。本当に、あのいつもね、普段はお酒なんて絶対飲まないんですけど。
うん。 ええ。 ええ。
もう昨日はちょっと頑張らないといけないと思って。日本酒を飲んだんですよね。
飲まれたんですか？ ええ。 え、いかがでした？久しぶりの日本酒は。
はい、なんかちょっと効いて、あのなんか気まずさがちょっと和らいだので。
ええ。 ええええ。
なんか飲んで良かったと思いました。
あ、そうなんですね。ま、味とかも全然わからなくなってるんですね、その時は。もうとにく。
本当に。 そうなんですよ。もう普段飲まないんで、なんか、うん。お酒だと思いながら、でも、ちょっとなんか、かん感覚が鈍くなるって言うんでしょうかね。
うん、なるほど。 ええ。 ええ。
お酒を飲むと。